Non lo so, eh. Se adesso, però se devo pensare a 2 persone, riferite a 2 persone, mi sembra che eh.
Mh-mh. <chuckles> Sì, no, no. Certo. No, no, ma assolutamente infatti, ecco, questa è una spiegazione, però questo non significa che poi si è condannati nel senso, eh, cioè <chuckles> per carità, cioè tutto
No, perché comunque nel momento in cui cominci a v a vedere i primi riferimenti sociali tu hai tantissimi altri esempi, e poi comunque cioè non penso che vedi i primi riferimenti a 30 anni, li vedi già quando cominci a stare con gli altri bambini, andare a scuola, vedere altri parenti, quindi
Ehm, <clears throat> esatto. Sì. Esatto, esatto. Certo, perché ti approcci con persone che magari hanno anche personalità completamente diverse dalle tue, quindi devi imparare ad accogliere le differenze, devi imparare a capire come comportarti, eccetera. Tutta una serie di cose comunque. Però sì.
Certo. Eh. Sì, sì, sì. Poi comunque, anche se sei in un modello più chiuso, magari ti dice: "A me interessa però comunicare, a me interessa" mio fratello ha proprio un carattere così, che <clears throat> sta molto bene anche da solo. Cioè, voglio dire che e mio papà era un po' una persona così, quindi proprio ereditarietà genetica, penso, ad un cer punto voglio dire.
Mh-mh. Sì. Certo, certo. Però quindi ecco, mh-mh. Eh, e <chuckles> sì, però sicuramente è qualcosa su cui si può lavorare. Se poi nella vita, secondo me ti approcci a quel tipo di persone che magari ci hanno anche già lavorato, eh, può essere un'ispirazione, no, cioè io mi sono stata aiutata molto magari da quelle amicizie dove loro avevano proprio quest'indole di comunicazione aperta e mi ha aiutata a a prenderla anch'io. Mh.
Mh-mh. Sì. Sì. Certo. Sì, sì, certo visto tutto un altro modello che comunque se erano tuoi amici l'hanno riferito a te, quindi sì, penso ti sia stato molto utile. No, comunque anch'io quando avevo le prime amiche comunque, ci raccontavamo qualsiasi cosa, quindi sì, era tutto un altro modello dei miei rapporti che si sono sempre bastati basati su un modello di a mhmm, di apertura comunque.
Mh-mh. Esatto, esatto. Quindi assolutamente fattibile. Mh-mh. Certo. Mh. Sì, sì, no, no, è vero, è vero, assolutamente. E quindi per concludere un pochino su come si possono gestire, sai, i conflitti in maniera costruttiva, secondo me alla fine si collega tutto esatto, a quello che abbiamo detto.
Eh, con l'empatia e poi <clears throat> secondo me, ehm, per rafforzare poi le relazioni, se tu gestisci un conflitto in modo costruttivo, come abbiamo detto, usando l'empatia e l'ascolto attivo, poi comunque ne esci anche rafforzato questo legame.
Mh-mh. Mh, sì. Sì. Eh, esatto. No, no, è verissima questa cosa. Quindi
Eh, il modello ti riferisci spesso a quello, secondo me rafforza il legame con la persona.
Certo. Sì, rafforza il legame e anche il tuo benessere mentale, perché alla fine sai, cioè se tu hai un legame che funziona, sano, dove c'è la comunicazione aperta, gestite le cose in maniera costruttiva, è ovvio che poi sei più sereno, no, rispetto a se hai un rapporto in cui
Sì. Sì. Certo. Assolutamente. Beh, non fa niente piuttosto che esser sempre in conflitto, ehm, è stressantissimo, comunque è tossico
Mh-mh. Mh-mh. Certo, certo, asso

Non stava bene. Mh.
Ciao!
C ciao, buon pomeriggio.
Ciao. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Eccoci qua. Allora
<clears throat> Ciao, ehm, ti volevo chiedere: in c secondo te, in che modo possiamo migliorare la comunicazione con amici o familiare? Come un tecniche di ascolto attivo o altre cose?
Dimmi tutto. Mh. S s sì, sì, mhmm, beh domanda interessante, sì, sì. Beh, la comunicazione come sappiamo è è importante, no, per costruire delle relazioni sane e d relazioni che possano durare perlomeno, ecco. Se s se non si vuole restare sul
Fondamentale, certo. Mh. Assolutamente. Anche perché a volte ci sono magari molti fraintendimenti per una parola che viene sbagliata, o magari perchè siamo in un momento che siamo un po' più nervosi, abbiamo un tono di voce un po', mhmm, negativo, particolare.
Con Esatto. Erto. Mh-mh. S s sì, no, infatti è molto facile, come hai detto tu, interpretare le cose a modo proprio senza effettivamente, no, essere sicuri che sia così. La comunicazione, in questo caso, è un esempio di casi in cui potrebbe servire molto, no, quindi ascoltare, ma anche dire quello che si pensa.
Sì. Er Ma ascolto attivo, io ehm, cioè per ascolto attivo ho sempre pensato che vuol dire: non fare quello che dicono che di solito facciamo, cioè quando una persona sta parlando, si dice che noi: "Teniamo a pensare già alla risposta." È giusto?
Mh-mh. Sì? Dimmi. Mh-mh. Sì. Ah, è vero. No, no, è vera questa cosa.
Se no, che tecniche conosci tecniche particolari di ascolto attivo?